Allora io, ehm, come ti ho detto con mh, il mio primo consiglio è proprio concentrarsi sulle stanze, dove sicuramente entreranno le persone e poi quelle che è anche più bello vedere ordinate, quindi il salotto, ehm, la cucina se proprio è a vista, ma anche quella magari non è super necessario e il bagno sicuramente perché Quindi dare un fare una lista di priorità se si sa che non non si può riordinare tutta la casa e poi magari avere quelle piccole accortezze, come dicevamo prima, anche magari del del profumo, ehm, del magari mettere, non so, la tovaglia un pochino più carina per magari sai distogliere l'attenzione da altre da altre cose f in giro. Quindi non so, ap apparecchiare una bella tavola, se vengono a cena, ospiti, ehm, quindi diciamo concentrarsi su quello che poi gli ospiti vedranno veramente e non poi su quello che forse potrebbero vedere, tanto non è non è detto e anch si spera che non lo vedano.
Mh-mh. Certo. Pensare a tutto. Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo. Mh-mh. Certo. Certo, certo. Infatti, infatti, questi consigli, ehm, sono molto molto utili e molto intelligenti. Per questo ti ringrazio perché mi ha fatto molto piacere fare questa conversazione con te, mi ha fatto piacere sapere qual è la tua routine, uhm, <chuckles> per per gli ospiti, ehm, nie
Esat <chuckles> Beh, in ma non fantastica però. <chuckles> Guarda, ti ti ringrazio anche io.
Ehm, <chuckles> spero di sentirti presto.

Allora guarda, ehm, come ti ho detto prima, ehm, io magari uso in de dentro la camera ho una piccola, piccolissima cabina armadio, no? Ehm, quindi la cabina armadio si presta bene al lancio dei vestiti e poi a richiuderli, uhm, là dentro, poi ci penserò, okay. Quindi la camera era in ordine in quel momento, ehm, peccato che è arrivata una mia amica stretta, ehm, tutta bagnata dal perché fuori pioveva e mi ha chiesto dei vestiti di ricambio.
Mh-mh. <chuckles> Certo, certo. Mh-mh. Ah! Eh! <giggles> È quello adesso arriva il bello.
<scoffs> Quindi è arrivata, io ho aperto uhm, certo ho dovuto aprire la cabina armadio con tutta la casa che brillava praticamente tutta ordinata, ho aperto la cabina armadio ed è venuto fuori tipo valanga diciamo di vestiti, ehm, e niente, ci siamo guardate, siam scoppiati a ridere. Anche perché io credevo di averli buttati dentro con un minimo di rigore, invece a quanto pare no.
<chuckles> Eh certo. Eh. E invece invece erano, tipo montagna? <chuckles>
No, sì, ah, si sono riversati proprio tipo fiume in piena, ehm, e quindi niente, ci siam guardate e siam scoppiate a ridere e basta. Poi le ho dato quello che dovevo darle. Però sì è quella la la cosa brutta di diciamo nascondere la la polvere sotto il tappeto che poi sai se <chuckles> Esatto, se vuoi ca ti capita proprio la persona sbagliata che di il momento sbagliato più che altro, capito? Quindi se quella per
<chuckles> <chuckles> Certo, certo. Eh! Che poi piano piano esce fuori. <giggles> Certo. Certo. E invece ti volevo ti volevo fare un'ultima domanda. Eh, che consigli daresti a una persona che magari non è, mhmm, diciamo molto organizzata sul riordinare velocemente la casa prima che magari arrivino degli ospiti, che consigli daresti?
Mh-mh. Mh-mh.